Cioè ha, mhmm, uhm, una quantità di vitamina C, uhm, superiore, cioè anzi più che altro, uhm, f uhm, ehm, mhmm, <clicks tongue> fa raggiungere istantaneamente il limite il fabbisogno quo quotidiano di vitamina C.
Ah, okay. Beh, ma nel senso che ne basta proprio 1? U un kiwi, da da da ah, è sufficiente, okay. <sniffs>
Esatto, 1 kiwi. Sai che 1 kiwi è u utile da questo punto di vista più di 2 arance? Cioè
Eh? Avevo sì, sì, sì, qualcosa qualcosa c'è c'è scritto da qualche parte, a a proposito di questo, sì.
a livello di vitamina C, sì. <chuckles> <chuckles> Sì, sì sì, sì sì. Esatto, esatto. Eh. Sì.
Allora quindi co colazione, ehm, va beh, abbiamo colazione con i quic co anche con i kiwi e poi?
<chuckles> <sucks teeth> Ehm, e poi uhm e poi basta. Questa è la mia colazione diciamo a livello nutritivo, eh. Mhmm, diciamo che neg negli anni, uhm, nel momento in cui avevo abitudini, mhmm, che ora considero errate, mattutine
Sì.
uhm ehm, magari dove mangiavo dolci più che frutta oppure, mhmm, il classico cornetto, il caffè all'italiana, no, soffrivo di uhm di cali di energia. Sì, sì, sì.
Ah-ah. Eh. Avevi proprio delle ripercussioni? Ah, calo di energia. Ah. Cosa che non succe non succede più invece cambiando questo quo alimentazione.
Eh

Assolutamente sì. Diciamo che
Eh, che uno lo guarda non direbbe, invece vedi?
Anche secondo me Esatto, poi, certo ha anche, uhm, molti altri benefici che, punto, se vai a uhm, se vai ad unire al tè verde, ehm, al kefir, alla mandorla, arrivi a da davvero ad a ad avere una bomba di energia, di fare quello che ti sei proposto durante la giornata, di fare ehm, di far qualcosa che ti fa appunto sentir bene, star bene con te stesso.
<chuckles> Mh. Mh. Ah. E dai. Quindi no no quindi non ti piace masticare fondamentalmente?
Mi mi piace anche masticare, però mi piace anche bere. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Ho cap <laughs> Sì.
E il bello è beh beh, è importante farlo uhm far farle tutte alla fi
Mh. Okay. Questo è veramente interessante. <chuckles> Senti uhm s di dicevi prima, uhm, che mhmm, che però anche tu hai quel v quel quel viziaccio maledetto che abbiamo in tanti che al mattino, invece, la prima cosa che a cui mhmm, <clicks tongue> che abbiamo in mano è il telefono, ah, il telefonino.
Erto. Certo.
Anche tu quindi fai parte di quella schiera?
Assolutamente sì. Capita quelle 2, 3 volte, an mhmm, mhmm, s speriamo che saranno meno di 3, b <chuckles> Ehm, in cui davvero sento di, mhmm, canalizzare la mia energia più che altro in un moto sbagliato, ma non che lo penso io, lo sento, è diverso il sentire e il pensare. Certo, perché poi
E te? <laughs> <chuckles> Ho capito. Ah-ah. Ah, è proprio su una cosa sentita. Ecco. E però lo facciamo lo stesso.
Certo, perché ci dà dopamina, è la cosa più facile da fare <chuckles> rispetto ad altre, a stare un po', okay, con i tuoi pensieri, a mettere un po' in ordine, uhm, la giornata e lo stomaco soprattutto. <chuckles>
Ah, ce Ce <chuckles> Senti, io voglio rin ringraziarti di questa amabile chiacchierata su questo argomento che, comunque, è di interesse per molti, appunto, su come partire bene la mattina, e spero che potrei dare altri consigli in futuro.

Esatto. A lungo andare sì, ci sono diversi studi che, ehm, confermano, che il bere il tè verde la mhmm, <clicks tongue> la mattina, magari anche dose un dosi un po' più altei alte de mhmm, del s della solita esatto, esatt e della solita bustina.
Ah, è la classica tazzina diciamo okay. Quindi, anche abbondare non fa male, insomma.
Ehm, e basta non non abbondare troppo. <chuckles> Mhmm, troppo, troppia.
<laughs> Certo.
Quindi <coughs> sent ehm, <tsk> e d ehm, quindi, con questo tipo di alimentazione, questo tipo di con la meditazione, ehm, però ti senti quindi di essere, ehm, decisamente più attivo la mattina, no, cioè a a ehm, m ha ha fa u ha fatto questo con con te.
Ehm, assolutamente sì. Ehm, mi dà un po' delle basi
Okay.
per, ehm, poi, ehm, affrontare la giornata in una maniera un po' più, mhmm, intensa, <snorts> più poi è anche un rituale mio personale, ognuno ha bisogno dei suoi rituali personali.
Mh. Certo, et è anche quello. E ehm, a mezzogiorno come ci arrivi, con un po' di kefir e 2 mandorle?
E a mezzogiorno? <chuckles> A mezzogiorno entra in gio e entra il gioco, ehm, il tè di zenzero. <chuckles> Ancora più energia.
<chuckles> Il tè di zenzero! Eh, in <chuckles> interessante. <chuckles> Oka che dà molta energia, il tè di zenzero.
<chuckles> Ancora più energia. <chuckles> Sì.

Mh. Quindi la fai dopo la cola la colazione la fai dopo, mh.
Ehm, non la faccio non la faccio subito dopo, uhm, però, uhm, la faccio magari una mezz'oretta dopo, che inizio a meditare, qualcosa del genere. Ehm, ci tengo molto a mangiare bene, a, uhm, selezionare i nutrienti, uhm, che considero essenziali per iniziare la giornata, per d darmi energia. <smacks lips> Ehm, ad esempio, uhm, ho scoperto poi, uhm, ho avuto diversi, ehm, di uhm, di, uhm, uhm, diversi tipi, eh, t tipi di man di mangiare, diversi ho fatto diversi esperimenti a livello nutritivo, diciamo, ehm, di pasti.
Eh. Okay. Mh. Sì. Okay. Mh. Controprove. <chuckles> Ah. Sì. Ah-ah. E cos'hai scoperto? Cosa hai scoperto?
Ho ho scoperto che, uhm, uhm, personalmente preferisco mangiare, uhm, uhm, la mattina combinazioni di, uhm, Kefir
Sì.
uhm, mandorle, che non riesco a mangiarle senza il Kefir, cioè io non riesco e non riuscirei mai. Esatto, esatto, perché abbinate <chuckles> perché abbinate, non lo so, si completano a livello di gusto. C'è quella parte cremosa del kefir
Oka Ah, o abbinate o niente? O o insieme o niente, okay. <chuckles> Va be'. Ah, okay.
quella parte un po' più tostata, più dura, più difficile quasi da, uhm, mangiare, soprattutto la mattina quando hai la bocca un po' più, uhm, disidratata, magari dalla notte, non hai così tanta fame, almeno per me non ho così tanta fame. E, uhm, però nonostante questo, ehm, <chuckles> mi sforzo a mangiare. Uhm, di base volte
Sì. Certo. Sì. Okay, ti seguo. Mh. Eh, ma allora, chiedo scusa, come, se ti sforzi vuol dire che n non è una cosa che ti piaci così tanto. O ho capito male?
Uhm, esatto. Cioè, ehm, no non mi sforzo nel vero senso del della parola, però, uhm, io ho una dieta, uhm, ipocalorica, quindi a a volte seguo seguo una dieta ip ipocalorica, quindi che a volte mi porta a sforzarmi più del solito, a mangiare magari sia la mattina, pranzo
Si. Okay. Ah! Ho capi Certo, certo, certo, ho capito.
pomeriggio, la sera. Ehm, oltre a punto abbinare il Kefir e le mandorle, mi piace già integrare, ehm, la vitamina C attraverso la frutta.
Ah-ah. Si.